तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाह रही थी कि, ऐसा हो जाता है कभी-कभी कि बजट जो है वो काफ़ी कम होता है या पैसे थोड़े कम होते हैं और समझिए मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ जो अ, बहुत टाइम से मैं खरीदना चाहती हूँ तो उससे ये हो जाता है मेरे अ, जो मैं कपड़े खरीदना चाहती हूँ मैं खरीद नहीं पाती हूँ और इसका मैं अ, बजट के साथ कैसे संतुलन बनाऊँ? तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है मुझे। देखिए अ, इसका जो है सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल मैं समझिए फ्रीलांस काम ही कर रही हूँ। तो अ <clicks tongue> अ, जो पहले समझिए ऐसी आय होती थी वो अ, समझिए रो हर महीने आती थी, अब मैं ऐसा करती हूँ कि अ, कभी कम काम करती हूँ, कभी ज़्यादा काम करती हूँ। तो अब ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर मैं फ्रीलांस एडिटिंग करती हूँ और भी 2-4 फ्रीलांस के काम करती हूँ क्योंकि मैं अपना रिसर्च बस ख़त्म ही कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि अभी मैं कोई ऐसा जॉब लूँ जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहे। तो पैसा भी किसी महीने ठीक आता है किसी महीने कम आता है, किसी महीने ज़्यादा आता है। तो इसी के चलते हुए अ, थोड़ा-सा वो हो जाता है ना, कि जो कपड़े मैं ख़रीदना चाहती हूँ वो नहीं ख़रीद पाती हूँ। तो कभी जब बाहर जाना होता है तो परेशान हो जाती हूँ क्या कपड़े पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ? तो इसके चलते हुए मैं थोड़ा-सा ये संतुलन नहीं कर पाती कि अच्छे कपड़े भी ख़रीदना चाहती हूँ और बजट का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहती हूँ। तो इस बारे में क्या आप मुझे थोड़ी सलाह दे सकते हैं?
हुँ। जी, बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी समस्या जो है बिल्कुल, वो है बजट और कपड़ों को लेने की। तो ऐसे में अगर आप मुझे बताएँगी कि क्या आपकी जो आय है वो बिल्कुल स्त्रे है स्थिर है की अभी आपको मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है पूरा अगर आप मुझे बताएँगे। जी।
अ, जी देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला ना आय जो है आजकल स्थिर नहीं है। जो अ, पहले जब मैं काम करती थी, पहले मैं स्कॉलरशिप लेती थी, तो उससे पहले मैं काम करती थी, वो भी स्थिर आय थी, उसके बाद मैं स्कॉलरशिप लेती थी, वो भी स्थिर आय थी, मगर जब से मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म हुई है तो तब से मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है क्योंकि मैं समझिए अपने रिसर्च के काम में ही थोड़ी व्यस्त थी। तो मगर अब 1-2 महीने से मैंने सोचा कि फिर से थोड़ा काम शुरू कर दिया जाए। मगर मेरे लिए अ, बहुत सारे रीज़न्स हैं उनकी वजह से अ, क्योंकि मेरा छोटा बेबी भी है तो बाहर जाना थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए। तो इसलिए अ, मैंने सोचा कि मैं अ, घर पे ही कुछ जो फ्रीलांस एडिटिंग और 2-3 फ्रीलांस जॉब्स मैं करती हूँ, जिससे अ, आय अस्थिर इसलिए है क्योंकि समझिए किसी महीने मुझे थीसिस का कम काम होता है तो मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। किसी महीने थीसिस का ज़्यादा काम होता है तो मैं फ्रीलांसिंग जो है काफ़ी कम कर लेती हूँ। तो इसी के चलते हुए ऐसा होता है कि किसी महीने आय ज़्यादा होती है, किसी महीने आय कम होती है। तो बजट जो है वो हर महीने का बदलता जाता है, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो निभानी है। तो इसलिए मैं ख़ुद पे खर्चा करना या कपड़ों पे खर्चा करना आजकल थोड़ा कम कर रही हूँ और इतने नहीं खरीदती जितने मैं पहले खरीदती थी जब एक <clicks tongue> समझिए नियमित आय होती थी मेरी, तो उसी वजह से ऐसा हो गया है कि कभी-कभी कहीं बाहर जाना होता है ना तो ऐसा हो जाता है अरे क्या पहनूँ कुछ है ही नहीं पहनने को, तो इस चीज़ से थोड़ा परेशान हो जाती हूँ मैं कि अब अ, कहीं बाहर जाना हो, अच्छा दिखना हो तो अच्छे कपड़े नहीं होते मेरे पास, तो इसी बारे में मैं चाहती थी आपसे कुछ एडवाइस लूँ कि इन दोनों चीज़ों को मैं संतुलित कैसे करूँ कि बजट भी मेरा बना रहे और अ, कपड़े और स्टाइल भी थोड़ा बना रहे।
जी, मैं समझ गया कि आप जो है दोनों चीज़ों को बिल्कुल ना अ अ, बराबर करना चाहती हो ताकि जो आपका जो इनकम पे भी कोई असर ना पड़े और बिल्कुल आपका जो ये है, आपका जो स स्टाइल है वो भी कहीं न कहीं मतलब अ, मतलब बदल ना जाएँ। तो ऐसे में अगर आप मुझे बताएँगी कि आपकी जो आय है अभी अ, जो है बिल्कुल जैसे आपने मुझे बोला कि अभी वो कभी घटती है तो कभी बढ़ बढ़ती है क्योंकि आपके पास जो है, बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे में अगर आप मुझे थोड़ा-सा और बताएँगे कि कैसे आपकी जो अभी आय है वो कैसी है? अगर मुझे बताएँगे कि मतलब एक एक जगह पे अगर वो रुकी है या बिल्कुल कभी इतना हम कम बोलेंगे कि थोड़ा-सा अगर आपको कम आती है तो अलग बात है, अगर बहुत ज़्यादा कम आती है वो मुझे आप एक्सप्लेन करिए कैसे?
जी, जी, ऐसी है कि रुकती तो नहीं है क्योंकि देखिए जो एडिटिंग का काम होता है फ्रीलांस का देखिए जो अ, मैं अ, जो ऐकडेमिक पेपर्स होते हैं ना, मैं उनको ऑनलाइन एडिट करती हूँ। तो देखिए उसका होता है किसी महीने काफ़ी सारे अ, एक साथ बैचेज़ आ जाते हैं, है ना? तो उस महीने काफ़ी अच्छा-ख़ासा पैसा मिल जाता है। फिर अगले महीने ऐसा होता है कि जो पेपर्स हैं वो उनके बैचेज़ खत्म हो गए होते हैं, तो अगले महीने काफ़ी कम काम आता है, तो ऐ ऐसा ही चलता रहता है समझिए। किसी-किसी महीने बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, किसी-किसी महीने बहुत कम काम आ जाएगा। तो इसलिए आय का साधन ऐसा है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि समझिए हर माह 40,000 तक तो मिल ही जाता है, उतना तो हो ही जाता है क्योंकि ये जो ऑनलाइन एडिटिंग है ये अ, अच्छा पैसा देते हैं, ये काफ़ी अ, ऐकडेमिक एडिटिंग होती है तो इसमें काफ़ी मुश्किल होता है एडिट करना हर कोई नहीं कर सकता। तो समझिए 40,000 तक तो आ ही जाती है, मगर कभी उससे ज़्यादा भी आती है, मगर उससे कम तो नहीं आती। 40,000 तक तो समझिए 35,000-40,000 तक तो आ ही जाती है। बट कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है ना कि क्या क्या पता? किसी-किसी महीने में कुछ ना अ, काम ही ना आएँ या ऐसा हो जाएँ, किसी-किसी महीने में ख़ुद काम ना कर पाऊँ कि जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारी और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और कभी-कभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो इसी के चलते हुए मैं आपसे सलाह चाहती थी कि इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ?
हुँ। जी मैं, समझ गया। अब मुझे आप बताइए कि जो आपकी जो अभी अ, आय है वो क्या आप अपने घर पे भी थोड़ा-सा खर्चा कर रही हो जिसकी वजह से आपको ना अ, ये जो अपने कपड़े हैं, ये जो अपने आपकी चीज़ें होती हैं उनमें अ, जो आप नहीं कर पाती हो ए ऐसी जो आपकी अ, तनख्वाह है जो आपकी आय है उसमें आपको घर भी चलाना पड़ता है या बिल्कुल आपको जो जितनी भी आय होती है, वो बिल्कुल आप अपने ही निजी काम के लिए रखती हो? जी।
अ, जी जो मेरी आय होती है मैं अपने निजी काम के लिए तो नहीं रखती देखिए अ, बच्चे को संभालने नैनी आती है उसको मैं कभी पे कर देती हूँ अ, घर का तो वैसे मुझे घर तो नहीं संभालना पड़ता वो तो कर देते हैं दूसरे लोग, मगर ये ज़रूर है कि अ, कभी-कभी छोटे-छोटे खर्चे होते हैं जैसे बेबी को लेके मुझे कोई कपड़ा पसंद आ गया तो मैं खरीद लेती हूँ। कोई टॉयज़ पसंद आ गए खिलौने पसंद आ गए तो मैं खरीद लेती हूँ। ऐसा है कि नैनी जब आती है कभी-कभी मैं उसको पैसे दे देती हूँ और घर पे कुछ सामान लाना हो तो कभी-कभी मैं भी ले आती हूँ। देखिए, अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि अपने पैसे बचा लूँ या छुपा लूँ, वो भी तो करना काफ़ी असंभव हो जाता है। तो ऐसा है कि अपने पे भी थोड़ा बहुत मैं खर्च करती हूँ मगर अ, मेरे बेबी से को लेकर जो चीज़ें होती हैं और बाकी घर के जो गृहस्थी के जो सामान्य से खर्चे होते हैं वो भी मैं समझिए कर ही लेती हूँ अ, समझिए हर दिन मैं कर लेती हूँ। तो ये खर्चे सब तो हो ही जाते हैं मुझसे अ, और जहाँ के रहा रही वो बात कि अपने लिए अंत में महीने में इतना तो नहीं बचता कि ख़ुद पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर पाऊँ, क्योंकि कभी कहीं जाना होता है ट्रैवल पे पैसा खर्चा हो जाता है तो हाँ, ये सब तो होता ही रहता है।
हुँ जी। बिल्कुल, अच्छी बात है आपने मुझे बता दी कि मैं ये समझ गया सारी की कैसे आप अपना जो है अ, जो आपकी आय है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए अपने को के लिए, आपके बच्चे के लिए। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि आपकी जो आय है, वो थोड़ा-सा उसमें से अगर आप अपने लिए थोड़ा-सा एक अ, महीने का जो बिल्कुल अपने हिस्सा उठा के अपने पास कुछ 2-3 महीने आप करके ना वो अपने पास जमा करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है, अच्छी-ख़ासी रक़म जमा हो जाएगी। और जो बिल्कुल, आप अ, देखो ये जो फ़ैशन होता है या बिल्कुल, जो अभी जो मार्केट में जैसे कपड़े होते हैं, नई-नई चीज़ें आती हैं मार्केट में जैसे आप जिनको आप ल लाना चाहते हो अपने लिए, तो जब आपकी आय ऐसी है कि आपको जो अपने ऊपर भी ख़र्चा करना चाहते हो, आपकी जो आय जो बच्चे की नैनी है उसके लिए भी जो उसको देना पड़ता है और बाकी जो घर के अख़राजात है, उसको भी थोड़ा-सा पूरा करना है। ऐसे में आप एक काम कर सकते हो कि आप जो है थोड़ा-सा अपना जो छोटी-सी रक़म जो है, बिल्कुल आप अपने लिए थोड़ा-सा जमा करके रखेंगे, जो आपको आगे चल के 1-2 महीने के बाद आराम से जो है अपना बजट भी आपको ठीक हो जाएगा और घर के जो अख़राजात है वो भी चलते रहेंगे और आपके लिए थोड़ा-सा जमा भी हो जाएगा, जब ऐसा करेंगी आपको 2-3 महीने के बाद जैसे कि आपने बोला की मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा बाहर जाने की आजकल की अ, आज के आजकल के समय में आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकलना होता होगा, तो ऐसे में अगर आप एक काम कर सकते हैं कि बिल्कुल एक रक़म जो है आप पीछे छोड़ के पीछे अपने लिए जमा करके जब अ अ, थोड़ा-सा आपको लगेगा की अच्छी-ख़ासी रक़म जमा हो गई है जिसको आप अच्छी तरीक़े से आपके लिए ख़र्च कर सकते हो मार्केट में आपके लिए कपड़े जो नए-नए कपड़े आए होंगे और जो बिल्कुल अ, उस वक़्त की जो कहते हैं ना, बिल्कुल वो सही वाले कपड़े होंगे जिनको आप ख़रीद के अपने लिए बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में जो है आपका जो बजट भी है और आपका जो रोज़मर्रा के काम है जैसे आपकी नैनी का, अपने बच्चे का, बाकी सब कपडे लाना होगा, कुछ भी लाना होगा वो भी स्थिर रहेगा तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और अ, कुछ महीने के बाद, 2 महीने, 3 महीने के बाद आप अपने लिए भी अच्छी-ख़ासी रक़म जमा करके उसको बिल्कुल अ, उसके लिए कपडे ख़रीद सकते हो और आप अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो भी आप ख़रीद लेंगे और बिल्कुल आपका जो है बजट भी वो बना रहे और आपका जो ये है आपका जो क जो आपके कपडे हैं, वो भी आप आराम से अ, कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये सुझाव जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप थोड़ा-सा इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले 1-2 महीने में अच्छी-ख़ासी आपके पास रक़म होगी, जो बिल्कुल आप आराम से जिसमें आपका बजट भी बिल्कुल अ, बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा और आप अपने लिए चीजें भी करेंगे और इतनी देर में 2-3 महीने में आपका जो है, बिल्कुल जो बेबी है वो भी अ, अच्छी तरीक़े से उसका जो आप देखभाल करेंगे, पालन च जो करेंगे, पालन-पोषण जो आप करेंगे उसका वो भी बिल्कुल अच्छी तरीक़े से होगा। और जो आपका नैनी का खर्चा या घर के अख़राजात होंगे, वो भी बिल्कुल आराम से निकल जाएँगे। मुझे लगता है ये सुझाव आपके लिए अच्छा हो।
जी, जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए मुझे इस चीज़ को लेके। मैं ज़रूर आपके सुझावों के बारे में सोचूँगी, मैं गौर करुँगी और मैं इनपे अमल करने का भी प्रयास करुँगी। अ, मेरी बात इतने अच्छे से सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
धन्यवा